بالضبط، كنت باسرح بالوقت. يعني كان الوقت بياخدني، ومش واخد بالي يعني. أنتِ دلوقتي لو فتحتِ التيك توك، وقعدتِ قلّبتِ لِك في ڨيديوهين، <tsk> هتلاقي ڤيديوهين بيجيبوا ڨيديوهين، في ڨيديوهين. أنتِ ما بقيتش فيه وقت ليكِ، وأنا من الناس اللي تحب تتفرّج على الريلز، وتتفرّج على الحاجات اللي هي بتتعمل على السوشيال ميديا، لإن هي في حاجات منهم زي ما في حاجات آآ سلبيّة، في حاجات إيجابية كويّسة أوي اللي هي بتفيدني مثلًا، آآ أنا دلوقتي محتاج مثلًا ديكورات، وحاجات للبيت عندي، فبالاقي على السوشيال ميديا وأنا باقلّب، أنا وأنا باتكلّم معاكِ، التليفون ذات نفسه بيلقُط اللي أنا عايز ديكورات، و واللي أنا عايز فبكل بقى بيكون الفيسبوك، والإنستجرام، بيجيب لي ديكورات بس. فأنا شايف اللي دي حاجات إمم.
آه. آ، فبيجيب لك الحاجات اللي أنت مهتم بيها. طب أنا عايزة اسألك حاجة، معلش هاقف هنا نقطة، بمناسبة على ذكر التيك توك، هو أنت شايف حياة السوشيال ميديا اللي الناس بتعرضها حقيقيّة فعلًا، والّا أنت آآ عارف تفسّر إن دي حياة للشغل، وللترندات، وهم ورا الكاميرا حاجة تانية؟
فعلًا في ناس يعني في ناس الأطفال الصغيّرين اللي هم مش مش مش واعيين كفاية، بيصدّقوا اللي همّ بيشوفوه على طول. بس كل اللي بيطلع على السوشيال ميديا ده بيكون زي زي مظهر، بيكون اللي هو أنت مش شايف حياته من جوّه عامل إزاي، هو بيعرض لك الحلو بس، وهو من جوّه فعلًا fake يعني بيعرض لك اللي هو الحاجات السطحيّة. ما بيعرض لكش التفاصيل اللي هي ت هتخلّيك الحياة صعبة. بيعرض لك لأ، اللي هو عايش طبيعي، أنا ده بيخلص في كده، وحاجات اللي هي بيعرض لك اللي هي سهلة، وفعلًا لأ، ده يعني من الحاجات اللي أنا شايفها بتأثّر فعلًا على السوشيال ميديا. بيأثّر
طب ده بيأثّر فيك، بيأثر فيك بيخلّيك مثلًا تقول: "أنا نفسي اعيش الحياة دي، ليه ما اعيشهاش؟"
آآ يعني الصراحة بيأثّر، وساعات مثلًا اللي هو ك الreviews على السوشيال ميديا اللي بتظهر مثلًا على التيك توك، بيعمل لك مثلًا review آآ لمطعم. فطبعًا في المطعم بيدّيك حاجات يعني بيدّيك حاجات بكمية، بصوصات، بحاجات مش طبيعيّة بتظهر لك في الڤيديو. تروح المطعم تلاقي طبعًا كل ده والّا أي حاجة، يقول لك ده كان offer بالضبط، بيقول لك ده كان offer وخلص، اللي هو أوّل مثلًا 100 حد، 200 حد هو اللي كان بياخد بس نفس نفس الMain dish أو نفس الMain dish بتاعة المشهور اللي عمل الmarketing ده، فلأ في مؤثّرين و إمم.
آه. إعلانات. طب أنت هنا ما بتحسّش إن السوشيال ميديا ضحكِت عليك؟

بالضبط، هيرجع أكتر اللي أنا مسحته، وعايز بقى أعوض كل الفترة اللي أنا ع مسحت فيها الapp أو كده، فأنا شايف اللي هو أحسن حل اللي أنتِ تنزلي تدريجيًا بال يعني مثلًا بدل ما كنتِ بتقعدي 4 ساعات أول يوم، تقعدي 3 ساعات ونص لحد ما توصل معاكِ طبيعي لساعة في اليوم ونص ساعة لapp معين، بس في app فعلًا مفيدة
كده بالنسبة لك ده وقت كافي أوي إن أنت ت تبص على الSocial Media وتعيش حياتك طبيعية.
بس أ آه، آه، آه، وتبدأ بقى اللي هو يعني خ ت تعمل لك حاجات اللي هو فعلًا يعني تخلي حد من من الحياة الواقعية ص أصدقائك، عيالك، اللي هم يشجعوك بقى اللي هم يروحوا معاك الGym واللي أنت فعلًا تبعد بقى عن الSocial Media، يعني أنا مثلًا ولادي عشان كنت أعرف أبعدهم عن الSocial Media وأنا ما كنتش عارف أبعد، نزّلت لهم app معروف اللي أنا باشوف هم بيستخدموا الapps قد إيه و وبيعملوا إيه وباقفل لهم أصلًا معظم الapp، بالضبط، وباعمل لهم اللي هو الapp يتقفل ال الموبايل بتاعهم بيتقفل الساعة 22:00 كله، الموبايل يتقفل ما يفتحش غير الساعة 10:00
تحسب لهم الوقت. آه. طب أنت امَّا بتعمل كده، هم بيستجيبوا يعني ما بيتضايقوش منك؟
في الأول طبعًا كانوا بيتضايقوا، وفضلت أفهمهم إن ده ليهم اللي هم فعلًا لازم قبل الموبايل قبل النوم يسيبوا الموبايل قبلها بفترة كبيرة، يعني ساعة ساعتين ما كانوش ما كانوش معتقدين اللي هو فعلًا اللي أنا باقوله صح، يعني أنا فعلًا كنت أسيب لهم الموبايل مفتوح ألاقيهم ناموا الساعة 03:00 واللي هم مدرستهم هيصحوا خمسة، ستة الصبح، فالل
طبعًا. آه، فالموضوع سحب معاهم وما حسوش بالوقت.
بالضبط، ولو هم ما عرفوش اللي هم يوازنوا بين الSocial Media والحياة الواقعية، فلأ، أنا شايف اللي هو فعلًا امم.
طب بمناسبة أولادك، عايزة معلش لقطع كلامك، أنا عايزة أسألك بس في النقطة دي، آآ، في حد من أولادك مثلًا لما بتيجوا تاكلوا على السفرة، آآ، ما بيعرفش ياكل غير وهو مشغّل الموبايل قدّامه بيتفرج على أي حاجة، أو بيقلّب في حاجة والَّا أنت حاطط قواعد؟
امم، امم، امم. بنتي كده فعلًا، لأ ب فعلًا بنتي كده، وعشان فعلًا إحنا من الأول ما عودنهاش على كده، ففعلًا هي ومن هي بيبي وهي بتاكل تتفرج على الYoutube كده، وأنا شايف اللي ده غلط وتقصير عامةً مننا، اللي هو اللي هي ما بتعرفش تاكل غير وهي مثلًا ماسكه Youtube قاعدة بتقلِّب في الYoutube بقى في حاجة آآ، اسمه إيه ده option جديد اسمه auto scroll اللي أنت بت ال الموبايل هو اللي بيقلِّب لك وأنت بتاكل عشان مش هتعرف، آه، فن الoption ده وهم فاتحين الموبايل قدامهم وبياكلوا، هم فعلًا بيعملوا كده، أو يعني باحاول أخلِّيهم يبعدوا عن الموبايل وإحنا قاعدين بناكل، أفتح لهم مثلًا فيلم بيحبوه Netflix أفتح لهم مسلسل كويس، زي ما بنعمل بالليل لمَّا أرجع من الشغل.
آه، آه بيشتغل لوحده. بالضبط. طب وهم بيستجيبوا يعني لمَّا بتعمل كده، والَّا بيقعدوا يقولوا لك لأ إحنا عايزين نمسك الموبايل؟
أصل أنا باقول لهم أنا سِبت الموبايل فسيبوه إحنا قاعدين مع بعض، مش بنقعد مع بعض يعني ده أحسن وكده اقعدوا عليه ليكم limit معيَّن براحتكم اقعدوا عليه على مدار اليوم مش بشكل مرة واحدة كده انطلاق عليه يقعد بالساعة والساعتين، لأ أقعد عليه يعني قسِّم الساعتين على اليوم كله، تشو ما باقولكش ما تكلِّمش حد، كلم اللي أنت عايز تكلمه بس بlimit يعني بالعقل.